بصراحة أنا ما فكّرتش إن حد يساعدني، لإن أنا م يعني باقول لك من ساعة ما أنا اتعوّدت إن أنا أدخل المطبخ مكان ماما وكده، وأنا مسكت الموضوع، وبقيت أنا دايمًا اللي بادخل المطبخ، وأنا دايمًا اللي باطبخ كلّ يوم، هو بس الفكرة بالنسبة لي إن أنا حاسّة إن الموضوع مُرهِق أوي، علشان أنا باتعب نفسي زيادة عن اللازم، وباشيل حِمل زيادة عن الطبيعي، إنّما لأ، أنا ما فكّرتش في فكرة إن أنا ممكن أقترح على حد يساعدني أو حاجة. مش عارفة.
إمم. صحيح طبعًا، يعني فكرة إن الموضوع إن أنتِ لمّا تتحمّلي المسؤولية دي، آآ مع الوقت يعني لو أنتِ لسّه بادئة فيها مؤخرًا، فهتحسّي طبعًا زَي ما أنتِ يعني حاسّة دلوقتي بالإرهاق منها وكده، فكرة إن أنتِ تعملي أكتر ح أكتر من حاجة في نفس الوقت، حتى آآ ل ليهم علاقة ببعض، فكرة ال الmultitasking <chuckles> يعني ب بتبقى طبعًا مُرهِقة جدًا، و وعلى المَدى الطويل الموضوع هيبقى أصعب، فأنا شايف إن يعني آآ إن أنتِ ممكن تجرّبي ت تستعيني بحد من من أخواتِك، أو حد من البيت، إن هو آآ يساعدِك مثلًا كلّ واحد منهم يساعد في حاجة بسيطة، بحيث إن ال الموضوع يبقى مثلًا أ أسهل شوية، أو إن يعني آآ يعني ما يكونش المجهود مُضاعف يعني بالنسبة لِك يعني، في آآ الموضوع يكون أخَف شوية.